C'est pas évident, hein, parce qu'il y a pas trop d'horaires au niveau des des bébés, il y a pas trop, heu, je veux dire, heu, ils pleurent, ils se réveillent, heu.
C'est ça, c'est ça, c'est pas évident parce que du coup, j'ai dû travailler souvent quand il dormait, donc soit pendant ses siestes, soit le soir. Et du coup, heu, pour, heu, pouvoir continuer à travailler tout en m'occupant de lui la journée, donc c'est sûr que c'est c'était pas évident et ça a vraiment été un équilibre à trouver là, pendant, heu, toutes ces 2 ans, et là, je suis en train de le trouver. Mais du coup, heu, v voilà, parce que mon enfant, je voulais pas, heu, je voulais rester avec lui, mais je voulais pas non plus, heu, laisser je voulais payer mes charges aussi et toujours continuer à travailler, quoi.
Mmh. Ouais. Il y avait la f la f bah oui, et ne pas l Et oui. Oui et sans négliger, heu, tout le reste autour. <chuckles> C'est compliqué parce qu'en plus, il y a la fat je pense que tu as dû négliger quand même ton sommeil. <chuckles>
Beh c'est ça, c'est ça, parce que, hem Et bah, oui, j'ai négligé mon sommeil et fi finalement, c'est moi qui me suis mis, heu, qui s'est finalement, j'ai pas sacrifié ni le travail, ni l'enfant ou ma famille. C'est plus moi, heu, qui me suis mis de côté, qui me suis mis entre parenthèses, qui ai pris sur moi, heu, parce qu'effectivement, des fois, j'ai été crevée et heu, que je fe je menais tout de front. Mmh.
<chuckles> Mmh. Mmh. Et oui. Ah. Mmh. Et oui. Mais tu avais cette charge, heu, sur tes épaules, heu, extra, énorme et du tou du coup mais la plupart, heu, des mamans, heu, je parle bien de mamans et pas de parents en général, heu heu, se mettent complètement de côté pour, heu, gérer, heu, tout ce qu'il y a à gérer, en fait et c'est dur de cou trouver cet équilibre.